อืม ค่ะ ดีเลยนะ เพราะเราแจ้งแค่ที่มันกระทบกับเราเนาะ แต่ว่าเราไม่ได้กล่าวอ้างถึงทีม หรือว่าคนอื่น ๆ น่ะค่ะ อือ
มันก็เลยส่งผลต่อแบบ อืม ใช่ ได้เมื่อไหร่ ใช่ค่ะ เราก็กลัวว่าคนอื่นจะไม่ เห็นด้วย เราก็เลยไม่สามารถที่จะไปก้าว กล่าวอ้างเขาได้ ก็เลยแบบเอาตัวเองเป็นหลักดีกว่า เพื่อที่แบบมีอะไรก็จะได้มา มาอยู่ที่ตัวเราดีกว่า
เห็นด้วย อือ โอ้ ดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่กล้าตัดสินใจที่จะผ่อ พูดออกไปเนาะ เนื่องจากว่ามันก็กระทบกับชีวิตของเราจริง ๆ นั่นแหละ ถ้าเกิดว่าเรา ไม่ ไม่พูดออกไปบ้างเนี่ย อาจจะเป็นอย่างงี้ไปเรื่อย ๆ แล้วปัญหามันก็จะไม่ได้รับการแก้ไข วันนี้ดีมาก ๆ เลยนะคะ ที่ได้มาพูดคุยเรื่องนี้กันน่ะค่ะ ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ อืม อือ อือ ใช่ ค่ะ สวัสดีค่ะ